<laughs>
ええ。
ただ
お話しされていたんですけど、はい。うん。
うん。ただ、その、ま、自分が夢だった会社に入って、やりたい仕事につけたんですけれど
はい。 あ、はい。うん。
ま、ちょっと、思っていた自分が想像していたものとは、やっぱりちょっと違ったというか。うーん。ちょっとね、あの、すごい、ど独特というか、うん、ちょっと変わった、あの、うん、あの、何て言うんですかね。うん、の仕事だったので、ま、大きな会社だったんですけれど。何でしょう、大きな会社の中の、でも日本のマーケティングの仕事だったんですね。だから、結局アメリカの会社に勤めてはいるんですけれど
思ってはい。<chuckles> 違うんですね、はい。 <laughs> おお。かわった ぶん文化。<chuckles> はい。 うん、うん。 はい、はい。うん。 はい。 はい。
こう、日本社会の中で <laughs> は、そこは変わってない、みたいな感じ？
日本。 社会、ああ。 ああ。へえ、やっぱ日本向けだと、どうしてもそういう、あの傾向があるんですね。アメリカの会社でだとしても。
そう。 そうですね、そう。うん。そう、大きな会社の中の、日本子会社みたいな感じになってて。
面白。 うんうん、あ、ま、そうなのかもしれないですね、確かに。日本人うん。うん。
そう。で、そこは、こう日本の、普段普通の、こう会社の文化みたいのが、ずっと残っていて。
<chuckles> は、へえ、面白い。うんうん。
うん、あれ、これはちょっと違うな、うん、ちああ、違うなっていうのをちょっと感じて、うん。ま、何年、まだ4、5年はやっていたんですけれど
<laughs> 想像してたのと違う。うん。うーん。 はい。はいはい。